なるほど。やっぱそっか、外に出る機会が少ないっていうのも影響してそうですね。
とう。 うんうん。そうなんですね。前はなんか一人暮らしとかしてた頃は、もう全然、うん、すごいずっと出かけて、外に外にいる感じだったんで、で、それろ、もちろん周りも英語ばっかりで。で、そん時の方がよく喋れたような気がするなって感じですね。今の方が多分英語力落ちた気がします。<scoffs>
ああ。 ああ、なるほど。やっぱね、使ってないとどんどん筋トレと一緒で忘れていったり、感覚がね、抜けていったりしちゃいますよね。そっか。えっと、さっきあの、Netflix とかも、YouTube とかもなんか日本語でばっかり見ちゃってるって話だったんですけど、意識的に変えようっていうなんか、気持ちとかって持ってたりしますか？
うんうん。 そう。 ええ。 はい。 ええええ。 うん。 なんか、モチベーションがなんか、あんまり無くなっちゃって、英語勉強しようみたいな。なんか、前ね、あの、前は学校に通ってたり、とかね、まあ、いつかはアメリカ人と結婚したいみたいな感じで思ってたから、ね「もっと英語を話せるようにならなきゃ」みたいな感じの、ね、モチベーションがもっとあったんですけど、今はなんかもう、ね、ふなんかをへ平凡な暮らしにな
はあ。じゃうんうんうん。 うんうんうんうん。
戻り、<chuckles> それでそう、うん。はい。ええ。
うんうん、あ、じゃ、英語を使ったり、勉強するためのなんかゴールというか、モモモチベーションになる目標やゴールがないっていう状態ですよね。
そうですね。そんな感じです。ね。はい。
なるほど。じゃあ、ま、でも、アメリカに住んでいらっしゃるってことは、ま、お子様は、ま、お母様からその日本語を覚えることはあると思うけど、でも、多分ね、学校とか通い出したら、外ではほぼ100%英語で喋るようになると思うので
うん。 はい。 はい。 ええええ。 はい。
まあ、お子様とあ、いいえ、お母さんお子様と一緒になんか
<sneezes> すいません。はい。はい。 <sneezes> はい。うん。はい。
言語学習とかをチャレンジしてみるとか。ま、英語を、ま、教えながら、一緒にちょっと上達していく。例えば、なんか、そうだな。なんかディズニーのキッズ向けの動画とか、ま、映画をディズニー映画をもう、そ英語でちゃんと見てみる、お子様と、みたいな。
うん、ううん。 確かに。 うんうん。 はい。 ええええ。 うんうん、ふん。はいはいはい。 ええ。 ああ、確かに。なんかそうですね。結構もうなんか最近テレビとか見せてる間は、私が何かできる時間みたいな感じになっちゃって、そう、つけて見せることはあっても、一緒に見ることが確かにあんまりないでので、ね、一緒に見て、私も勉強みたいにしてみるといいですね。
はい。